Ja, da da machen wir also, da steuern wir wieder auf 'n ähnliches Thema zu wie mit der Inkludierung von zum Beispiel Leuten mit anderer Hautfarbe oder mit anderen Geschlechteridentitäten, weil auch in Deutschland ich zumindest das Gefühl hab- wenn du anderer Meinung bist, ähm, können wir gern drüber reden- aber ich hab das Gefühl, Dialekte werden zwar teilweise eingegliedert in Produktionen, aber primär mit dem Fokus, um, äh also, äh, um irgendwas witzig zu machen aus Humor. Und ich meine, wir verstehen's ja natürlich alle, weil Dialekte sind lustig, und das soll auch niemand wegnehmen. Aber es gibt halt auch andere Ausprägungen von Deutsch, und ich meine, Leute reden erstens so Dialekte, aber ich meine jetzt nicht nur mehr Dialekte. Wir haben ja noch nicht Schweizerdeutsch oder Österreich, äh, zum Beispiel mit drin. Weißt du, das sind Ausprägungen von Deutsch, ähm, die werden ja einfach gesprochen. Die Dialekte in Deutschland gehen zurück, klar, aber erstens gibt's sie noch, und es gibt, wie gesagt, auch noch 2 oder es gibt noch mehr andere Länder, die auch Deutsch sprechen in anderen Ausführungen, und das wird in Deutschland zumindest meiner Meinung nach so gut wie gar nicht, äh, repräsentiert.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ich s ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also ich bin da ehrlich gesagt jetzt auch nicht so im Thema drin, dass ich da wirklich 'ne große Meinung zu hätte, aber so f gefühlt würde ich dir da jetzt erst mal recht geben, dass das nicht wirklich stattfindet und gerade auch mit dem, ähm, was du meintest, dass Dialekte dann häufig so, ähm, ja, für 'ne humoristische Ader sorgen sollen. Ähm, das wäre jetzt auch mein Gefühl irgendwie. Ähm, <clears throat> ja
Ja, total. <chuckles> Und wie gesagt, ich s fa ich finde auch, das sollte man auf keinen Fall verteufeln. Ich bin ein großer Fan von Dialekt-Humor, glaub mir, aber das kann nicht die einzige Repräsentation sein, dass diese Dialekte und a verschiedene Sprach äh, Varianten von Deutsch müssen auch irgendwie 'nen anderen Platz haben, außer einfach während i äh, aufgrund ihrer Lustigkeit ausgeschlachtet zu werden.
Mhm. Mhm, okay. Mhm. Mhm. Mhm.

Okay. Und also da das war quasi so der Stand der Dinge, wo du da gearbeitet hast, wo man wo man in dem Moment war. Dass man das erst mal analysiert hat?
Genau, also das war eben das der der der Schritt des Analysierens. Ja, und dann wird es natürlich schwieriger. Also, weil
Mhm. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dann daraus wirklich so Handlungsempfehlungen oder Vorschriften abzuleiten, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, ja.
Genau. Und es es es klingt am Anfang cool, weißt du, wenn alle darauf Bock haben zu sagen: „Okay, wir wirken dem entgegen, wir produzieren Programme, die nicht so sind.” Klingt erst mal total cool.
Mhm. Mhm.
Aber, es ist tatsächlich, ähm sehr, sehr interessant, wie schwer es ist, überhaupt dann so ein Casting durchzuführen. Du kannst nicht einfach in ein Casting reinschreiben, selbst wenn es dem Zweck dienlich sein soll, ähm, eben für Unterrepräsentatio äh, Unterrepräsentation entgegenzuwirken kannst du in ein Casting nicht einfach reinschreiben: „Wir brauchen genau die und diese Hautfarbe” und bla bla bla. Das geht halt leider nicht. Oder was heißt leider? Es geht nicht, und es es geht auch nicht aus aus guten Gründen teilweise. Das macht die ganze Sache allerdings sehr, sehr schwer, weil du es trotzdem darauf angewiesen bist, das so ein bisschen
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Mhm.
wie soll ich sagen, ein ein bisschen, äh, nicht, äh, oberflächlich, aber alles unter der
Ähm.
ähm, unter der Oberfläche, kann man das sagen? So 'n bisschen zw so 'n bisschen, äh, sub im Subtext, ähm, zu kommunizieren, was genau weißt du? Also i d ja. Genau. Also eigentlich will ich nur sagen, dass es äh, dass die Leute damit strugglen und es nicht so richtig klar ist, äh also ja.
Ja, ja. Ich Mhm. Mhm, so 'n bisschen zwischen den Zeilen vielleicht. Ja. Aber Ja. Also, ähm, leuchtet mir irgendwie ein, aber kannst du vielleicht trotzdem da noch mal kurz so die Gründe z sagen, warum das schwierig ist, das dann, ja, einfach so ganz klar zu sagen in in, ähm, so 'ner Aul äh, Ausschreibung dann, wie jetzt die Hautfarbe sein soll oder oder was auch immer?
Na ja, weil wir Regeln dafür haben qu aus guten Gründen, um quasi ra also rassistische Gründe bei der Einstellung, ähm, zu vermeiden. Das macht ja Sinn, dass wir diese Regeln haben. Ein anderes Beispiel, wo wo wir die Lösung gefunden haben, ist halt die Frauenquote zum Beispiel. Die Frauenquote macht das transparent, dass, äh, 'ne Firma sagen kann: „Okay, wir, ähm, folgen der Frauenquote, und das heißt, wir brauchen im Moment Frauen, ähm, weil wir dieser folgen.” Es gibt allerdings so was oder nicht, dass ich wüsste gab es so was für
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Hautfarbe, für, ähm, Migrationshintergrund. Dafür gab es keine Quoten, denen man folgen kann. In dem Effekt greifen dann halt deine Regeln, dass du sagen musst, okay, du musst, äh, alle Leute einladen. Und natürlich, je nachdem, mit wem du redest, kann kann man da schon auch da mal direkt darüber reden, aber du kannst jetzt keine Anzeige schalten und sagen: „Ich brauche jemand mit der Hautfarbe.”
Ja. Ja. Okay, okay. Mhm. Mhm.